Elbette, dı, eee, yani, konuşmanın başında da söylediğim gibi ben ondan böyle bir talepte, eee, bulunmadım. Eee, şöyle bir şey; o o mesela benim ne kadar zorlandığımı, ne kadar işte yorulduğumu gördükleri zaman, eee, yani, eşim gördüğü zaman, eee, onun, eee, bir işin ucundan tutmasını bekledim, eee, dolayısıyla da konuşmadım ama hani bu da şey gibi oldu. Şöyle bir atasözü var, ya, hani: "Fare dağa küsmüş, dağın haberi yok." <chuckles> gibi bir atasözü var ya, ben de aynen öyle, eee, hani ben bunu ona dile getirmedim. O da belki benim yorulduğumun işte ya da bir beklenti içinde olduğumun farkında bile değil, eee, denemedim hiç.
Anladım. <chuckles> Gerçekten. Hı hı.